はい、あのあの誰かとね、あの会話を、あの、される際なんですけれども、共通点をね、見つけたりすると結構あの会話が長持ちするみたいな感じがすると思うんですけど、何かその共通点を見つける会話の始め方みたいなので、コツとか気にされていることとかあります？
うん。 はい。 あ、はいはい。 ああ、あ、はい、それで言うと、あの、まず共通点を見つけるために、相手のことを観察するところが多分一番大事かなって思ってるんですよね。
うん。 うん。 観察するんですか？本当にこう、見て、あの目目で見たものからこう何かインフォメーションというか、こう情報を得る感じですか？
はい。 うんうん。あ、それももちろんありますし、ちょっと会話をしていく中で、何かその喰いついてくるトピックがあったりとかする可能性もあるので <laughs> そうするとね、あの、目だけじゃなくて、ちょっと会話の方からも、ま、観察しながら会話みたいな感じになるかなと思いますね。
うん。 <laughs> 喰いついてくる。うん、ふん、うん。<laughs> ああ。 なるほどね、こうじぇっと温度を探るみたいな、こうどんな感じかしらってちょっとボール投げてみるみたいな感じですかね。
あ、そうですそうですそうですそうです。もうみんな、も、目で目で見たり、その口で話したり、両方とも含めてなんですけども、ボールをひたすらこう、軽いボールをずっと投げ続けるようなイメージですね。
ふんふんふんふん。 なるほどね。で、あのなんかいつもこう、なんだろう、決まったような、こう、質問とかあります？そういう時にこう観察する際に。
うん。 はい。 ああ、ひょふんふんふんふん。共通点をまず見出そうっていう時にする質問、ん、一番よくやるのはでも持っているものとか身につけてるものとかですよね。それについて、なんか、ま、例えば時計でもバッグでも何でもいいんですけど、「あ、その時計いいですね」とか「あ、そのバッグ可愛いですね」とかっていうふうに、相手の持ち物を、ま、なんでしょう、一言こうちょっと、探るっていうんですかね、ま、できれば褒めるというか、興味を持つっていうところでやると、はい。
うん。 うーん。うん。 うん。 うん。 あ、も。 お。 おお、な、ね。あ、結構でもそうですよね。自分のこう持ち物で、こう、結構こだわりがあってね、身につけているものを褒められたりなんかすると嬉しかったりするしますもんね。
うん。 うん。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
うーん、うん。 うんうんうんうんうん。なん深いですね、それね。<laughs>
うん、た例えばその、ま、出会う場面にもよるけど、服をま、なるべくね、あのお金かけないで手に入れたいとかっていうので結構ユニクロとかだったりっていう方もいると思うんですけど「え、服全然お金かけないんです、ユニクロなんです」みたいに言われたら、その、そこも一つの、なんか、ま、価値観だと思うんですよね。
うん。 うん。 うん。 うん。 なるほどね。うんうんうんうん。価値観が近い方がやっぱり、ね、共通点っていう点ではね、あの、ま、おに似てるようなものですもんね。
うん。 うん。 うん。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
うんうんうん。うん。 うん。 うんうんうん、ああ、なるほどね。あの
あ、あ、そこが共通点だってなる。
おお、ま、そうですよね、こう、自分がこう、例えばこう、お洋服とかではなく、他のものにお金をかけたいとかそういうのがあった時に、おんなじような、あ、私も実はそうなんだよみたいな感じの人がいたら「あ、じゃ話ちょっと合うかも」とか思ったりするかもしれないすもんね。
うん。 うんうん。 うん。 あ、ですですです。<laughs> それに、もしその例えばそのお洋服にすごくお金洋服がすごく好きで、お金かけたいみたいな人だったら、そこは、きょう私とは共通点にならないけど、何かその中でその、例えば色にこだわりを持ってるとか、ブランドにこだわりを持ってるとかっていう、もう少し掘っていくと何か共通点が見出せる可能性はだいぶ高いと思うんですよね。
うんうん。ううん。 うん。 うん。 うん。 なるほどね。あの、そうやってね、こう掘っていく時に、この人のことをもうちょっと掘ってみたいな、掘り下げてみたいなみたいな、こう人に共通する点みたいなのあったりします？
うん。 はい。 うん。 ああ、なんだろう。でも、ん、ぱっと見のやっぱり印象でわからないことが多い方が、深掘りたくはなりますよね。
うん。 ミステリアスな感じですかね。
<laughs> そうですそうですそうです。ミステリアスあ、そう、なんだろう、この人はどういうコンセプトでやってるんだろうとか、なんか、もちろんそのパッと見ですごくわかりやすい、なんだろう、例えばその、ま、ロリータ調の服を着ているとかであれば、そういうのが好きだなっていうコンセプトはわかるんですけど、なんか
興味そそられるみたいな。うんうんうん。 おお。 うん。 うんうん。 ま、ちょっと独特ですもんね。うんうんうん。<chuckles>
そう、そこからさらにもちろん掘りたくはなるんですけども、それよりもなんかもう少しそのコンセプトが、ま、パッと見分かりづらいというか
うん。うん。 うん。
の、人の方が、掘ってみたいなっていう気持ちにはなりますね。<laughs>
<laughs> 掘ってみたい。うん、わかります。そうですね、ちょっ興味そそられますよね。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
うーん。 あ、ああ。 なんかこう、説明してもらえますか？みたいな感じになっちゃうかもしんうん。ああ。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
うん。 <laughs> 自分がやらないしね。うんうんうんうんうん、うん。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
うん。 自分で多分、言いたいくなるかもしれないずよね、そういう人はね。
うーん、何かこう、強い主張というか、なんかこう、なんか、軸みたいなものがあると思うので。なので、そのうん、掘りたいっていう意味では、どっちかな、わかんないな、みたいな人の方が掘りたくなりますね。
<chuckles> うん。あれってうん。 <laughs> うん、掘りたい。いいですね、その言葉。ほんとになんか、すごくはまってしまってるんですけど、ほん 掘りたい。うん、いいいい感じですね。あ、でもあれですかね、こう会話してってね、あの、こう手探りで、こう観察中の時に、もし、「この人ちょっと、全然共通点ないんだけど」とか、気づいたりした時あったりします？
<laughs> <laughs> 良かった。 うん。うん。 うん。 はい。 ああ。 そうですね。まあ、ベタではあるんですけど、やっぱりその例えば育ってきた、まあ、極端に言えば国が違ったりとかしちゃうと、国が違う、世代が違うみたいなったら、やっぱり、全然共通点ないこともありますよね。
うん。 うんうん、うん。 うん。そうですよね。どうします？そういう時。
うーん。 そういう時は、もうちょっと共通点を見付けるってとこに関しては、若干諦めますね。<laughs>
うん。 <laughs> 結構諦めいいっすね。なんかね、さあっさり、あ、もう、じゃあ、しょうがないかな、みたいな感じで。うんうん。
<laughs> あ、そうですそうですそうです。あ、でもその別に後ろ向きな意味ではなくて、共通点がなくても、仲良くなれる。ってか、人は違うものなので、共通点ない方が、まあ、普通だと思うんです。
うん。 うん。 まあ、そうですよね、みんな違いますもんね。うんうんうん。
うん。そう。みんな違って、みんないいっていう言葉もありますし。
うん、ああ、な相田みつをでしたね、確かに。<giggles> うんうんうん。
ああ、そうです。<laughs> そうですそうです。なので、その場合はもう。その違うところに関して、まあ、興味を持つというか、面白がるというか
うん。
という方向で話を進めることが多いかなって思いますね。
なるほどね。あの、ちなみにね、あの今、もし、あの、仲良くされているお友達の方とかいらっしゃったら、共通点が多い方の方がやっぱり親友とかになりやすいですかね？それとも全然自分とはタイプが違う、共通点があんまないようなお友達と仲良くなる感じですか？
うん。 うん。 はい。 ああ。 ああ、でも共通点、あまりない友達の方が、私は多いかもしれないです。
おお、なるほどね。じゃあ、やっぱり、さっきおっしゃってたようにこう、なんでそういう感じなの？っていう、この、興味好奇心みたいなのでこう、近づいてたりされたんですかね？
あ。 うん。 あ、そうそうそうそう。そそうですね。それが大きいかなって思いますね。だし、その全然共通点がないよっていう中で、あの、ちょっとだけ共通点があると、めちゃくちゃ嬉しくないですか？<laughs>
おお、あむ。 うん。 ああ。そういうの、あるかもしんないすね。「そうなの？」なんつってね、うんうん。うん。
<giggles> なんか、ちょっと、そうそうそうそうそう。「え、あの漫画好きなの？」みたいな。
うーん。<laughs> うんうんうん。
うん。ただその、漫画が好きっていう話でも、そのキャラクターのなんか関係性とかを話してって、あっ、私とは相入れない人だってなることも、全然あるんですけど。<laughs>
うん。 うんうんうんうんうん。ああ、なるほどね。まあ、どっちに転ぶかって感じは、あるのかもしれないすけどね。ま、でも うん。
はい。わただその浅いとこその今の話だと浅いところでね、漫画が好きっていうその漫画が好きっていう共通点はあるので、もうそれだけでちょっとこう、「お、共通点見つけたぞ」っていう、ちょっとしたワクワク感もありますよね。
うん。 うーん。 うーん。で、共通点っていうよりも、なんだろう、こう相違点をによって、こうなんだろう、ね、お友達にもっと興味を持つ場面もある、みたいな感じで今言われてたんですけれども。その、その中でそう、ね、全然違った感じが、違ったと思っていたお友達の中に、また共通点を見つけたりすると、もうちょっとこう、よ喜びというか、こう2人の関係、もっとこう深くなるみたいな感じもあるんでしょうかね。
うん。 あい。 うう、うん。 うんうん、うん。 あい、はいはい。 うん。 うーん。 ああ、あると思いますね。なんかその、全然違う人生歩んできた人たちが、こうなんか繋がる一箇所がある、みたいな感覚があって
うーん。 うんうんうんうんうんうんうんうんうん。
楽しいなって思うんですよね。<laughs>
うんうんうんうんうんうん。なんか、ん、こう、仲いいお友達とか、こうお知り合いのね、あの、方のことを今、もしあの考えていただいたら、頭に浮かべていただいて。その何人か頭に浮かんでいひきた人たちの中で、なんか共通している個性みたいの、あったりします？なんだろう、こうどういう人と自分はこう、仲良くなれやすいな、みたいなのあるみたいな。
はい。 うんうん。 うん。 こせああ、はい。 ああ、それで言うと、あの、ほんとに1個だけなんですけど、基本的には穏やかな人が多いです。<laughs>
うん。 おお、なるほどね。ほんほん、うん。それはご自分も自分のこと、あの、穏やかって思われたりします？もしかして。
はい。そこ うーん、どちらかというとそうですね、気性が荒い方ではない、という風に自負はしてます。<laughs>
うん、お確かにお声聞いてるだけでも、あ、きっとそういうこう、おおらかで楽しい方なんだろうなって感じはしますね。
あ、ありがとうございます。それを心にちょっと楽しく生きていこうと思います。<laughs>
うーん。あ、でもやっぱりこう、あれですか、なんとなくこう、そういう、自分みたいなこう、笑うツボが似てたりするようなお友達が多い感じですかね？
うん。 そうですね。笑うツボが似てると、ま、ベストですけど、そうでなかったとしても、なんか、こう、一緒に一緒に居てというか、こう急に怒ったりしない、こう穏やかな時間を過ごせる、うーん、人がいいなって思ってますね。
うん。 おう そう。ま、急に怒られると嫌ですよね、それはね。
いや、でもいらっしゃいますよ、急に怒る方やっぱり。居ます居ます。<laughs>
居ます？ あ、怖いですね、ちょっとどうしなんでそれ今怒ってんのって感じになりますよね、じゃあね。
そうそうそうそう。あ、たまにその、例えばそれこそ文化が違って、それはもうその文化圏の人に対してはめちゃくちゃ失礼だから、で怒ってるとかだったら、もう、後で話を聞けば、あ、それはじゃあしょうがないよねってなるんですけど、そういう理由が一切分からない。<laughs>「ええ？」みたいな。
ああ。 うんうんうん。 うん。うん。 <laughs> なんで今こうなってるのか全然分かんないみたいな。
そう。そうなるとやっぱちょっとこう、仲良くなるっていうところには、ちょっと難しいなっていう風に思いますね。
難しいですよね。ああ、やっぱ仲いい人はやっぱり、うん、なんだかんだ言って全然違うようでも、もしかしたらこう、個性とか、なんかこう、ちょっとしたことがもしかしたらすごく共通点があるのかもしんないすよね。
はい。<chuckles> うん。 うん。 そうですね。うーん、気性がその荒くないっていうところ私が思っているのは、そこに関してはそうですね、自分と共通でないと多分仲良くなれないような気はしますね。
うん。うんうん。 うーん。そうですね、なんかこう、これ言ったらちょっと怒らせちゃうかも、とか考えながらお付き合い、ちょっとあんま出来ないすもんね。
ああ。 しんどいですよね。<laughs> そうなってくると。うん。
しんどいですよね。楽しいこう、ものも楽しくなくなってしまうかもしれないすもんね。
うん。 ね、そうですね。そういう意味では、なるべく早い段階で、その、ま、共通点というか、穏やかな人だ人かどうかっていうのを見極められるようにはしたいですね。うーん。
うーん。 うーん。あのでもね、こうこう観察す観察しつつ、こう会話をしつつ、あのどんな人か探るみたいなステージの時に、あのこう、色々こう質問するにあたってね、あの特にこう、日本人であるとこう、あ、これ聞いちゃったらちょっと立ち入り過ぎかなみたいな、タブーかしらみたいなこともあると思うんですけど、何かこう線引きされてらっしゃいますかね？これはあんま聞かないみたいな。
うん。 はい。 うん。 はい。 うん、ふんふん。 ああ。 はい。 そうですね。あ、なんか家族構成に関して、そのご両親のこととか子供のこととかは聞かないですね、あんまり。
うん。 ああ、そこらへんは、うん、そうですよね。うん、なんかうん。
ちょっと難しいかなっていう気がしてて。
ですよね。ちょっと複雑なこともあったりしますもんね。
そうなんですよね。で、もしそのね、話してもいい内容であれば、多分向こうから、「ああ、ちょっと今、親がこんな感じで」とかって話をしてくれると思うので、うーん、あと、年収ってかもう、お金絡み、政治関係とかはちょっとやめようって思ってますね。
うん。 うん。 うん。 ああ、そうですよね。なんかこう、ねえ、別にそんな、どうでもいいようなことでって、まあ、どうでもよくもないんですけど、自分たちのこう政治のね、どっちどっちよりかみたいなのでちょっと、結構険悪になりがちですもんね。
うーん。 うんうんうん。 そうそうそう。 いや、そうなんですよね。なんか話してあの、損することはあっても、得することないじゃないですか。政治の話題って。うん。
うーん。 そうですよね。うん、「だったらそこに行かない方がいいわ」みたいな感じですよね。なるほどね、なるほど。あの、まあいろいろね、お友達ともやっぱこう、共通点がどこからしっかにある方が、結構友達になりやすいみたいな感じで、ね、いろいろお話いただいてね、どうもありがとうございました。
うん、ですです。はい。 うん。 そうですね。 あ、いやいやいや、こちらこそ、めちゃくちゃ楽しかったです。<laughs>
うーん、楽しかったです。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。